Eee, ada sih, tempat yang jual durian, kayak durian beku gitu, lho, Kak. Nah, biasanya ya frozen. Nah, itu biasanya aku kalau lagi pengen banget makan itu. Tapi kalau misalkan lagi bokek nih, Kak, lagi nggak ada uang. Kita paling nggak beli yang ada nih, yang divariasikan jadi bentuk lain, Kak. Jadi, kayak es teler durian. Nah, lumayan kan, Kak, kita dapat duriannya, gitu. Atau, kalau lihat tadi kita lagi ini banget nih, budget-nya atau dananya, kita beli es krim durian, Kak. Itu udah paling mentok. <chuckles>
Oh. Ada yang frozen, gitu ya? Mmm. Oh. Iya, ya ya ya. Mmm. <chuckles> Tapi, tetep adalah, rasa-rasanya ya, Kak? Aroma-aromanya, gitu. Nah, eee betul betul. Iya di tempat aku tuh, ada kayak pancake durian gitu loh, Kak. Tapi kalo nggak musim, tetep masih ada sih. Jadi tuh, mungkin bisa kali ya dijadikan, mmm, apa ya? Dijadikan alternatif. Heeh. Aduh! Aku jadi pengen durian nih, Kak. <chuckles>
Iya, bener. Mhm. Paling nggak mengobatilah, Kak. Oh, iya y Ah! Wah! Bener lagi. Referensi salah satu, ya? Mmm. Iya kan? Ngomongin makanan tuh selalu kayak gini, Kak. Makanya eee, tapi jadi menarik juga ya? Pancake durian, ge belum kepikiran sih, selama ini. Mungkin lain kali aku boleh nih, nyari nih. Mhm.
Iya, betul betul. <chuckles> He hmm. Ada Kak. Di kotaku itu memang, mmm, dia jual pancake durian. Kayak ini Kak, kalau bisa aku deskripsikan. Mmm, ada kulitnya, kayak dimsum gitu lho, Kak kurang lebih ya. Nah, kayak dimsum, terus kan kulitnya tipis tuh kan, Kak. Nah terus, diisilah dengan, mmm apa namanya, durian murni, gitu. Nah jadi enak Kak, enak banget tuh, menurut aku, pancake durian tuh.
Heeh. Oh! Wah, menarik sih, itu. Iya. Bener. Duriannya ya? Oh, keren nih. Wah! Oh, bisa nih, berarti ada lain nih, selain es teler durian, es krim durian, pancake durian, atau frozen durian ya? Wah! Seru sih. Itu udah masuk list, Kak. Kalau dalam waktu dekat aku tidak bisa mendapatkan durian, berarti aku harus mencari antara 4 opsi itu.
Mhm. Iya, kan? Aduh aduh, ih keren banget. Makasih, Kak. <chuckles>

Mhm. Oh, sejenis. Nah, terus kalau untuk menandai bahwa, oh, kayaknya, mmm, sudah masuk deh, Kak, musim durian di daerah Kakak tuh, seperti apa sih, Kak, ada di jalanan, apakah memang, eee, banyak yang menginfokan di sosial media atau gimana sih, Kak?
Mhm. Iya, biasanya aku tuh tahunya dari di jalan-jalan tertentu nih, Kak. Memang di kotaku tuh di jalan-jalan tertentu ada penjual duriannya ya, kan. Nah, itu kalau di situ sudah mulai ada, oh, berarti ini udah mulai musim durian nih, gitu. Nah, biasanya kalau kita pengen yang istilahnya, nyari yang enak, kita pasti nyarinya di supermarket Kak, karena kan mereka biasanya stok dari yang kota-kota lain. Nah, itu biasanya lebih mantap.
Mhm, oke. Hmm, oke. Mhm. Oke. Oke, Kak. Oke, mungkin dia juga ada quality control-nya ya, Kak, kalau di supermarket, jadi nggak yang zonk banget. Kalau kita, apa namanya, mmm, beli gitu kan. Nah, terus nih, Kak, Kakak tadi kan katanya nunggu banget nih musim duren, aku mau tahu dong referensi duren enak menurut Kakak tuh yang gimana, mmm, apa, ciri-cirinya mungkin dari kulitnya, eee, rasanya, daging buahnya itu gimana kalau Kakak?
Bisa jadi, bener. Iya. Mhm. Iya. Mmm. Hmm. Kalau yang aku lihat dari sosial media ya, Kak, tips-tips yang bertebaran tapi aku belum nyoba seratus persen ya Heeh, benar, jadi katanya tuh ada yang, eee, durinya itu agak jarang-jarang itu manis, terus heeh, terus ada yang katanya itu bentuknya pilih yang bulet jangan yang lonjong, katanya gitu, Kak. Nah, ini tapi aku juga belum ini sih, belum membuktikan ya secara ril karena setelah kadang-kadang gini, Kak, kita pas pengen nih, itu tips-tips itu melayang, Kak, dari otak, karena udah keburu, eee, ini, aduh, eee, buruan nih, yang ini takutnya disamber orang karena ternyata penyuka durian tuh nggak sedikit loh, Kak, di kotaku. Ya, banyak. Iya, jadi kadang kayak war kayak perang, eee, cepet-cepetan, gitu, Kak.
Mmm. Oke. <laughs> Iya, belum tahu valid atau enggak ya, heeh. Mhm, betul betul betul, pernah dengar, mhm. Mhm. <laughs> Nah. Mmm. Hmm. Mhm. Heeh.
Mhm.
Oke.